Nah pas udah kembali seperti semula itu kamu perawatan lagi atau kamu lebih ke yang, membuat diri kamu bahagia biar rambutnya awet kayak gitu?
Oke ini menarik nih karena, eee, kemarin itu aku imbangin antara aku bahagia sama perawatan jadinya, nah aku ulangin lagi nih yang waktu masa kecil, aku mulai lagi pakai santan, kemiri, lidah buaya, urang-aring kayak gitu. Ya walaupun bau ya cuma ya untuk ke <chuckles> untuk kembali lagi rambutnya ya nggak papa lah gitu.
Mhm mhm. Mmm. Heeh. Oh. Mhm. Oh. Nah, mhm, <chuckles> Oh iya bener bener. Oke, eee, nah kalau kamu melakukan hal banyak banget ya kayak kasih, eee, santan dan lain sebagainya, kamu pernah merasa nggak sih ini kayak terlalu berat gitu dan kamu kayak udah deh nggak m nggak mau lagi kayak gini, bodo amat gitu pernah nggak?
Mungkin kalau berat sih enggak ya cuma karena aku males te sama kayak kalau santan itu didiemin beberapa jam itu jadi bau banget gitu kan <chuckles> jadi kayak, "Ih, nggak mau," gitu <chuckles> lebih ke sana cuman aku kayak mikir kayak aku mau dapetin hasilnya kayak waktu aku kecil nih rambutnya gitu, lebat lagi gitu, jadi ya mau nggak mau jadinya gitu, iya bener.
Nggak. Oh iya. Bener. Oh ya ya ya ya. Oke. Mhm. Oh kayak memotivasi diri sendiri gitu ya? Oh ya, nah kalau menurut kamu nih, mmm, standard kecantikan rambut itu itu kamu, eee, terpengaruh melalui kayak lingkungan sekitar atau kamu memiliki standard, kecantikan rambut ala kamu sendiri? Kayak misalkan kalau misalkan, kan banyak nih orang yang merasa kayak, rambut hitam itu kurang bagus terus, eee, mereka mulai kayak yang buat warna rambut pirang dan lain sebagainya gitu kamu lebih, eee, terpengaruh lingkungan atau kamu punya standard sendiri?